คะ คุณพอจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า คุณเนี่ย เปลี่ยนสภาพแวดล้อมยังไงเหรอ เพื่อที่จะทำตามนิสัยคุณได้ง่ายขึ้นน่ะค่ะ?
หือ ก็คือเราก็ต้องกำหนดก่อนเนาะว่า นิสัยที่เราอยากจะสร้างเนี่ย มันคืออะไร? อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อา
อะไรล่ะ? นิสัยนั้น คืออะไร อะไร? อยากใส่ใจ บอกมาเลย
ใช่ อา ตอนนั้นน่ะ เรา รู้สึก ว่า เอ่อ <tsk> คือด้วยความที่ทำงานน่ะค่ะ มันอยู่ค่อนข้างไกลจากบ้าน อยู่คนละโยชน์เลย อา เราจะอยู่ในโซน อ่า ใกล้ ๆ วัง โซนแบบเมืองเก่า อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่ที่ทำงานเนี่ย ก็จะแบบเป็นโซนแบบธุรกิจเลย แบบ เออ ช่างเฮ้อ อยู่แถวนั้น เออ อะไรประมาณนี้ อ่า
โอ้ อา แล้วจริง ๆ คุณอยากอยู่ โซนไหนมากกว่า ใน ในลักษณะนิสัย ของคุณน่ะ หญิงสาวไทยเรียบร้อย อยู่เมืองเก่า หรือว่าหญิงสาวไฮโซเฮฮาอยู่ในเมือง <chuckles>
พูดตรง ๆ นะ อยากเรียบร้อยแล้วอยู่เมืองเก่ามากกว่า เออ เรารู้สึก ว่าเรา เรามีความสุขกว่าย่านนี้มาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่ภาระหน้าที่อะเนาะ โอ้โฮ กว่าจะเดินทางไปแถวนั้นที คือ แบบ ฝ่าฟันค่ะ คือถ้า ทะ ถ้าใช้ขนส่งปกติ ก็คือแบบต้องนั่งรถ 3 ต่อเลยนะคะคุณ อือ ใช่ นั่งมอเตอร์ไซค์ ใช่
โอ้ จริง เหรอ? อา ฮะ ถามจริง? เพื่อการไป หมายถึงว่าใน 1 วันน่ะเหรอคะ?